Ayun, magandang gabi sa'yo. Ang bilis ng ano, 'no? Kanina hapon palang, ngayon gabi na naman. Mm, kumusta? <chuckles>
Oo, magandang gabi din. Eto okey lang. Ikaw, kamusta ka?
Oo. Okey lang, kumbaga ano, ah, so far, so good naman. So far, so good.
Oo, ayan, dahil gabi na. Paano ka nagre-relax pagkatapos ng ma mahabaang araw?
Oo. Mm. Ayun, ang ano eh, kung napapanahon 'tong tanong, 'no, napapanahon. Siguro una kong sigurong ginagawa ano, sigu music muna siguro, 'no? Music tapos yes, oo. Pero ano eh, more on English kasi ako, me
Ah, so, mahilig ka sa musika. Anong mga type na musika naman yun?
Ano kasi ako eh, 'di ko alam kung mahilig ka sa ano eh, sa mga rap, mga hip-hop, ganun. Pop songs.
Ah, okey. So, s oo. So, sumasayaw ka siguro?
Siguro kung hindi naman sa sumasayaw por pero ano ko, um, ma mas naa-appreciate ko yung sumasayaw kaysa kumakanta, ganun.
Ah, okey, oo. Mga hip-hop yung kadalasan na pampa-relax.
Ah, oo, oo. Tsaka ano, mahil yes po, mga hip-hop, ah, ye yes. Tapos mahilig din ako mag ayun, mga movie din. Tapos mahilig din ako mag-exercise 'pag may free time ako, gano'n, exercise.
Ah, okey. Grabe, oo.
Mm. Pero biking lang naman. Yung alam mo yung parang treadmill pero bike siya? Yung machine lang?
Okey, oo.
Hmm, ganun ganun, mm. Ikaw ba, ano ba yung mga pampa-relax mo sa mahabang araw mo? Halimbawa, ngayon or kaya weekends, gano'n.
Oo. Oo, ako naman, 1 din ako sa mga mahilig sa musika. Pero yung mga musika na pinipili ko siguro mga uplifting o yung mga instrumental, gusto ko din yun. Tapos yun, nagmumuni-muni, nagpapahangin. Tapos i ah, oo, ganiyan. Siguro, um, mahilig din kasi ako ano, yung mag nagpapahangin, iinom ng tsaa. Oo, ganiyan. Tapos nag-iisip-isip. Yan yung paraan ng pagre-relax ko. Isa din sa mga ginagawa ko ano, hmm, nakakapag-relax din ako sa pamamagitan yun din ng panonood ng mga movies. Pero yung mga movies na yung kadalasan na tini pinapanood ko eh, mga Romcom o mga comedy para kahit ang mga comedy. Kasi 'di ba, 'pag comedy, tatawa lang ako buong 'di ba mga isang oras, 'di ba? Para mawawala yung mga stress ko. Eh, ano naman usually ang ginagawa mo para makapagpahinga at makalimot naman sa stress sa trabaho o sa
Musika. Oo. Nagpapaha oo. Hmm, tsaa. Mm. Ah, oo, oo. Movies. Ah, romid, ah, okey, okey. Mm. Ma-relax ka lang. Tama, tama. Tama yun. Siguro bukod sa trabaho nalang siguro ano, kasi tap nag nagtatrabaho na kasi ako ngayon eh. Siguro ang ginagawa ko bukod bukod siguro dun sa mga sinabi ko, ano, music, ah, movie, ah, siguro ano, ah, kumakain siguro ako, <laughs> pampatanggal ng stress. Stress eating ba, stress eating, gano'n. Tapos
Oo. Okey. Oo. Ah, oo. Stress eating. So, ano-ano, um, kadalasan na kinakain mo 'pag ano, 'pag na-i-stress ka?
Mm. Ay, naku! Mahilig kasi ako sa chocolate. Sa chocolate, sa sweets talaga ako mahilig eh. Any anything bas
Ah, talaga? Magkakasundo tayo diyan.
Ah, gan ah, kahit ano basta may chocolate, ganun.

Oo. Tsaka siguro ang pinaka-last sigurong pampawala ng stress ko siguro yung siguro tambay lang siguro sa kasama yung kaibigan. Kung inuman man 'yan, okey lang. Pero kung tambay lang, okey lang din, gano'n.
Ah, ganiyan ba? Oo. Oh, talaga? So, napakarami mo sigurong kaibigan 'no?
Oo, ikaw Oo, madami akong kaibigan kasi ano ako, eh, sociable kasi ako. Tsaka ano, ah, mai ex extrovert na may pagka-introvert. May mga times na gusto kong mapag-isa, may times na gusto ko sa maingay.
So, extrovert ka? Ah, sabihin natin ambivert. 'Di ba yun yung in between? Oo, ganiyan.
Ambivert. Yes, in between, mm. Ikaw ba, may gusto ka bang idagdag do'n sa mga pampawala ng stress mo galing trabaho?
Ako naman, isa naman sa pampawala ng stress ko, siguro yung pagdo-drawing. Oo, mahilig ako sa arts.
Ah, pagdo-drawing. Ano ba, yung pastel ba or may charcoal? Ano, kahit ano, gano'n?
Oo. O, kahit na ano, pero kadalasan nag-i-sketch lang ako ng mga disenyo ng mga damit.
Hmm. Ah. Ay, okey. Oh, ba't 'di ka na lang mag-ano, mag-fashion designing na lang 'no, sayang. Yun pa.
'Yan din mga gusto ko. Ah, sa hinaharap, oo, baka. 'Di ba darating tayo sa punto na 'yan, oo. Kasi napakahilig ko talaga sa ganiyan, lalo na 'pag medyo nai-stress ako sa trabaho, oo. <clicks tongue> Tapos isa din siguro sa na mahilig din akong kumanta, 'pag masyadong stressful na talaga, yun, 'di ba nagpapatugtog ako ng mga musika tapos kumakan sumasabay ako dun, kumakanta, ganiyan.
Ah, sa hinaharap, 'di ba? Oo. Ah, okey, okey. Oo. Mm. Sample, sample.
<chuckles> Ayan, hindi naman ako gano'n kagalingan, pero sabihin na natin mahilig lang talaga, oo.
<laughs> Joke lang. <chuckles> Talaga, ah. Wow, kumakanta-kanta lang din. Kasi speaker 'no, naka bluetooth na speaker, 'di ba? Sinasabayan mo lang, yung speaker?
Oo, ganiyan, oo. Pero may mga activities ka ba na nakaka-relax talaga kahit na, sabihin natin nakakapagod din pala ito?
Mm. Mm. <chuckles> Nakaka-ano 'no, puwede 'no. Nakakarela naka nakaka-relax, pero nakakapagod. Yun yun, isa yun, oo. Kasi ano, eh, nakakapagod siya kasi siyempre pagkatapos sa trabaho tapos dun takbuhan, 'di ba? Takbuhan, papawisan nak naka nakakawala lang siguro yung stress kasi yung mga tawanan. Halimbawa, yung mga yung mga funny moments gano'n, may mga nakakatawang pangyayari.
Siguro yung pagba-basketball 'no, 'yan. Oo. Oo. Ah, gumala kasama nung mga kaibigan mo 'no.
I wanna. Kasi, ah, ta's yung pagkatapos namin ano, uy, ambagan tayo ng ano, tubig.
So, sumasali ka ba sa mga ano, tournament kumbaga
Hindi, eh. Ano lang, mga friendly game lang, mga friendly game, ganun. 'Di naman kasi ako masyadong kagalingan, eh, kumbaga libangan ko lang talaga siya, pampapawis ko lang talaga siya.
Ah, okey.